हाँ, बिल्कुल सही है और जो जो हमारा इंटरेस्ट का काम नहीं है, वो करने पर भी हमें नींद आ जाएगी। <chuckles> एक तो ये मालूम हो रहा है कि आपकी जो बात है कि आपको जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप वो काम ले लेंगे, तो आप आसानी से जल्दी सो जा सकेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको ऐसा कुछ किस्सा याद है मतलब आखिरी बार आपके साथ कब ऐसा कुछ काम पड़ गया हो या कुछ पड़ गया हो जो आप मतलब देर से देर तक जागे हो कुछ ऐसा किस्सा बता सकती है।
ऐसा तो ज जनरली ये होता है कि जब हम कोई अ, श फंक्शन में जाते हैं तो आकर सोने में देर हो जाती है, आते हैं फिर फंक्शन का गप-शप फिर से करना शुरू कर देते हैं कि ये व वहाँ ये हुआ, वो हुआ। फिर, आपको सोने में दिक्कत हो जाती है, देर हो जाती है, फिर आपका दिन का शेड्यूल पूरा खराब हो जाता है। ऐसा, बस।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मतलब
आपका कुछ है, तो आप बता दीजिए।
हाँ, मतलब मेरा अगर मैं बात करूँ, तो मेरे साथ अक्सर होता रहता है क्योंकि मेरा काम कुछ ऐसा है कि कभी-कभी मुझे 20 घंटे, 22 घंटे तक काम करना पड़ता है, क्योंकि मतलब मैं कुछ जैसे कि सिनेमा में काम करता हूँ, थोड़ा-बहुत कैमरे का, तो मुझे कभी-कभी बहुत लंबे-लंबे 2 शेड्यूल तक काम करना पड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मैं अ, सुबह की शिफ्ट भी करता हूँ और अ, शाम की शिफ्ट भी करता हूँ, तो क्या होता है कि मेरी बोर पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। हालाँकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको संभाल के रखूँ, तो आखिरी बार अगर मैं बात करूँ, तो ये करीब 2 महीने पहले हुआ था एक मतलब मेरा पूरा शेड्यूल अच्छा चल रहा था, तो अचानक से मेरे पास कॉल आया कि आपका ये यहाँ पर है, कुछ आप आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने काम शुरू किया, तो मुझे लगा मैं मॉर्निंग में गया हूँ, आराम से शाम तक आके सो जाऊँगा, जैसा मेरा चल रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ डिले हो गया शूट में। तो उन्होंने बोला कि हम 1 शेड्यूल और करेंगे, तो इस वजह से क्या हुआ, फिर मेरी वो रात भी गई, फिर मैं मॉर्निंग में आ पाया क्योंकि मुझे पूरा टाइम काम करना पड़ा। तो इस वजह से फिर मैं मॉर्निंग में सोया, फिर उसको मुझे सुधारने में करीब-करीब 1 हफ्ता लग गया क्योंकि वो 1 बार अगर खराब हो जाता है, तो फिर वो सुधरने में बहुत समय जाता है।
हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ। सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हमने अपनी आदतें खराब कर डालीं, तो हमें इसे दुरुस्त करने बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए बेहतर है कि हम ऐसी आदतों को लें, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारी स हर चीज़ के लिए, हमारे लिए ठीक हों।